हाँ, मुझे मतलब थोड़ा-सा थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे बिहार से, वो बनाते थे ऐसा, वो क्या करते थे कि बस उसको थोड़ा-सा मैरिनेट करके रख लेते थे धुल व धुल के और उसकी मैरिनेट किए हुए को वो ऐसे ही डाल के, ढक के बस उसको भाप में पकने देते थे पकने देते थे धीरे-धीरे करके और वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर एन्हांस होकर आता था, तो शायद वही हो, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि वो आदि या कबीले या ऐसा कुछ आदिवासी आपने बोला अ अ, हाँ, तो वो लोगों का हाथ की बात तो थोड़ी अलग होगी मैं समझ सकता हूँ वो तो। तो
हुँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। जी, जी, जी। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, जैसे उन लोग का तो व्यवसाय ही यही है, तो जैसे देखिए आप आप अगर आपके दोस्त भी बनाएँगे ना, तो वो क्या करते होंगे बार-बार उसको ऐसे चला-चला के देखते होंगे कि गला नहीं गला, वो क्या करते थे जो आपका बड़ा वाला दिया नहीं आता, जिसे हम कोसा बोलते हैं कोसा, तो उस कोसे को क्या करते थे उसमें पानी भरकर, उस हाँडी के ऊपर रख देते थे और मात्र 2 बार चलाते थे, तो हाँडी के पानी जैसे-जैसे सूखता था, उनको पता चल जाता था कि इसके अंदर जो मतलब अ, मटन है वो पक गया है कि नहीं पका है और इतना एक्सपीरियंस था उनको हाँ जी, बोल सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से वो अ, जल्दी ही जितना बोल सकते हैं कम ही समय में आपको वो पका के रेडी करके दे देते थे। जी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अ, ओके, ओके। हुँ, हुँ। अ, ओके, ओके। तो आपने कभी सी फ़ूड किया है क्या, समुद्री फ़ूड जो होता है?
हाँ जी। जी, जी बिल्कुल। समुद्री फ़ूड मैंने ट्राई किया है और मुझे उसमें एक चीज़ काफ़ी पसंद आती, जिसे हम प्रॉन्स झींगा, अ, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आता है। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्क तो आपको वो बड़ा वाला पसंद है या फ़िर जो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फ्राई करके बनते हैं?
छोटे, छोटे, छोटे। मैंने अभी तक छोटा ही छोटा ट्राई किया, बड़ा अभी तक ट्राई नहीं किया लेकिन मौका मिला वो भी ट्राई करेंगे। जी।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। करिएगा क्योंकि अ, मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा था वो भी प्रॉन्स का ही रहा था सी फ़ूड में और मैंने वो गोवा में मेरा एक शूट था, तो मैं उस वक़्त गोवा गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही शाम के वक़्त वो बागा बीच पर बैठा हुआ था। एक कोई कैफ़े था या रेस्टोरेंट था, तो मैं और मेरा दोस्त बैठे थे तो हमने ऐसे ही उसको बोला कि सी फ़ूड में क्या-क्या है? तो मेरा दोस्त बोला "तू खा पाएगा ना पक्का?" मैंने कहा "ट्राई करते हैं आज क्या है?" तो उसने कहा अ, वो जो हमारा वेटर था उसने कहा मतलब हमने उससे पूछा "तुम कहाँ से हो?" तो उसने कहा "वो इंदौर से है," तो हमने कहा "यार हम भी थोड़ा-सा अपन नार्थ की साइड के हैं, तो अपने हिसाब से कुछ ले आओ प्रॉन्स का तो तो खाने में मज़ा आ जाए," तो उसने वो प्रॉन्स को इस तरीके से भूना और रोस्ट किया और फ़िर उसमें हल्का-सा बिल्कुल प्याज़ और उसका तड़का मारा और वो जब लाया तो मुझे खाकर तो मज़ा आ गया, हालाँकि मेरे दोस्त को पसंद नहीं आया वो <chuckles> वो नहीं खा पाया। लेकिन मुझे खाने में
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हुँ। जी, जी, जी। हाँ जी। हुँ। जी, जी, जी। हाँ जी। हुँ। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। जी, जैसे कभी-कभी लोग है ना मानसिक तरीके से अगर कुछ और सोच लेते हैं, तो फ़िर वो बेकार लगने लगता है। हाँ जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।